Oye, pues te platico que últimamente mi vida está como vuelta loca, este, tengo una unas carreras todo el tiempo que no me da tiempo de hacer muchas cosas, siento que estoy descuidando, eh, sobre todo aspectos personales, ¿no? Por ejemplo ajá, a veces, o sea, de verdad, mi esposo se ríe de mí porque le digo: "Es que hoy nada más comí unas galletas", ¿no? De de eso que tengo tanto trabajo y tantas cosas que hacer, que bajo a la máquina expendedora y digo: "Pues lo más rápido", ¿no? Pues ya, eh, compro algo que esté ahí, entonces me compro unas galletas, me hago un café y pues ya eso es lo que comí entonces, hasta que llego a mi casa en la noche, pues ya obvio muriéndome de hambre, ya llego a prepararme algo, pero pues luego también está el tema de los niños, que tienes que llegar a bañarlos, a darles de cenar, mis hijos, por ejemplo, no perdonan el cuento antes de dormir, entonces pues es cuéntales el cuento y no no no me malentiendas, no me estoy quejando de <chuckles> ellos, porque la verdad es que me encanta pasar tiempo, pero de pronto sí, últimamente he sentido como que el tiempo ya no me rinde igual, eh, yo no sé si estoy teniendo como más trabajo o qué está siendo, pero me siento muy cansada, eh, te digo esta parte de que no estoy comiendo bien, eh, luego llego, pues, a hacer tareas de la casa, de los niños, y la verdad es que caigo rendida, ¿no? a mi cama, pero, pues no sé, o sea, no sé si si si he notado que he tenido como un poquito más de carga en la oficina, pero según yo, pues me considero que soy una persona muy organizada, eh, les dejo, por ejemplo, muchas cosas avanzadas aquí ya en la casa, ¿no? Que si, algo de comida, fruta picada, eh, pongo la lavadora antes de irme como para no, este, tener que llegar todavía a lavar ropa, eh, pero siento que que, no sé, hay algo como alguna tarea que me está absorbiendo demasiado y que ya no me está rindiendo el día igual que como me rendía antes, entonces, la verdad, me da un poquito de miedo, porque ya lo he visto como con otras personas que, eh, pues, que me vaya a enfermar, ¿no? Porque yo he visto, pues, que muchas personas luego, eh, por tanto estrés, pues no sé, se enferman, que sí el corazón, que sí ay, no sé, tantas cosas que nada más de pensarlos me estresa <chuckles> más, entonces no quiero ni ni ni invocarlo, ¿no? Pero sí quisiera como ver de qué manera puedo volver a esta rutina como más organizada, menos estresante, con menos actividades tal vez, para que de esta manera, pues, yo tenga tiempo como tenía antes de, pues, tener una comida en paz, ¿no? tranquila. <sniffs> No te estoy diciendo que me quiero tomar 2 horas de comida porque, pues, ese es imposible prácticamente, pero sí, por lo menos decir, tengo 15 minutos para sentarme, comer una comida calientita, una comida casera, la verdad extraño mucho esta parte, pues, de una alimentación saludable, también, por otro lado, pues, sí me preocupa el tema de, pues, estar subiendo de peso, ¿no? Cuando, eh, estoy comiendo solamente galletas, no me estoy nutriendo, eh, y pues, ¿a dónde voy a llegar con estos hábitos?, ¿no?
No me digas. Sí, sí. Sí, claro. Sí, claro, pues híjole, es es es complejo, ¿no?, pensar que a veces nos vemos a nosotros mismos como la piedra angular, ¿no?, de de quizás del hogar, de la casa y y sobre todo creo que más con el rol que tú tienes de de pues de de mamá, ¿no?, por por lo que me cuentas, pues, tus hijos tienen, bueno, no son tan grandes porque ocupan este el cuento, ¿no?, entonces eh, ¿crees que con tu pareja puedas como delegar alguna tarea o o que él te pueda ayudar, por ejemplo, a esto de los cuentos o a picar frutita para que los niños puedan llevarse algo?
Sí, mira, la verdad es que hacemos un buen trabajo en equipo, o sea, te lo que pasa es que tenemos unos gemelos, entonces, pues ya te imaginarás que es el doble de <chuckles> complicado, ¿no?, que que, este, que que otras familias quizás, ¿no?, porque de pronto, pues es como de todos quieren al mismo tiempo. Todavía están pequeñitos, tienen 4 años, entonces, pues la verdad es que muchas cosas, pues ellos no lo hacen por sí mismos, por ejemplo, pues es meterlos a bañar, entonces mientras él los mete a bañar, yo ya los estoy esperando afuera para recibirlos y y vestirlos, <chuckles> empijamarlos, eh, todo este este rollo, entonces luego mientras él se queda con ellos arriba, pues yo bajo a picarles la fruta, luego ya les subimos la cena, les damos de cenar 1 a cada 1, este, luego, pues, te digo, es la parte como del cuento, entonces, como que sí hay muchas cosas que nos demandan como que estar los 2 ahí presentes, no es como de que yo de le diga: "Bueno, pues yo me voy a ir a dormir, o a lo mejor a echar un bañito", o algo que que me encantaría hacer, <inhales> pero sigue en esta etapa de la de la vida de mis hijos, pues la verdad es que sí es como superimportante que yo esté ahí como presente, ¿no?, ya ya cuando ellos sean un poquito más independientes, pues creo que me va a dar un poco más de libertad, pero ahorita de momento, ay, sí sí me la veo como, pues sí, complicada, eh te digo no no quiero que suene a queja porque ya me estoy escuchando y digo: "Ay, nada más parece que me estoy quejando", pero no no me quejo. Pero pero sí quisiera como encontrar una manera de de a lo mejor tener l las cosas de manera diferente, hacerlas diferente, para que nos diera como más tiempo, ¿no?
Okey. Uf. Ah, pues sí. Toca, ¿no? <laughs> No no, ¿cómo crees? Sí, pues mira, a así como como como guacho el asunto, por así decirlo, creo que puedo i identificar 2 cosas importantes, ¿no?, una es que tus hijos son pequeños y van a requerir todavía, pues, mucha atención de la parte de los 2 y y es superbonito escuchar que los 2 están, eh, con la camiseta puesta, ¿no?, de de tenerlos al 100 a los a sus hijos, y y creo que aquí viene como un peq un poco, ¿no?, la conversación de de esta nueva rutina que no te deja quizás, comer bien, que no te deja como disfrutar más tu comida, y yo creo que quizás, la clave está en tu salud, ¿no?, porque, eh, si quieres como mantener este ritmo que tienen tus hijos de dormir bien, acostarse, la fruta picada, pues, para empezar hay que, ver que si tú no estás en una buena salud, pues, eso no se va a lograr. Entonces
<chuckles> Sí. Ujú. Ujú.
ese ese es como el primer punto, yo diría, de la escala de de como de factores, ¿no?, primero es tu salud.
Sí.
Porque sin eso, tus hijos, este, no van a tener la atención como necesaria, ¿no?, si te sientes mal, si te sientes desganada, pues, no vas a poder como priorizarlos de la forma que ellos se merecen, entonces. Quizás, pensar en esta en este rol, ¿no? de Necesito estar como por lo menos al 100 en la noche, para que ellos puedan dormir también bien.
Sí.
Y y sin dis sin descuidar como por pues, yo diría por lo menos la comida, y yo diría que Eh, si t aunque te sientas culpable, quizás, de tomar un poquito más de tiempo en tu trabajo por comer, o que te regañen o algo así, pues, realmente, va a llegar un punto en que tu cuerpo va a decir: "¿Sabes qué?, con con las galletitas y el café no aguanto, necesito un poquito más". Quizás, se podría pensar en hacer alguna especie de plan a de alimentación, o o consumir vitaminas, o algo así para poder mantener como la salud y la energía.
Pues sí, la verdad es que tienes mucha razón, o sea, te estoy escuchando y digo es que sí, claro, o sea, necesito alimentarme bien, se me viene como a la cabeza la la analogía que hacen del avión, ¿no? De que primero ponte la mascarilla tú y después ayudas a los demás. Pues sí, así siento, porque digo, el día que no me pueda levantar porque me sienta mal o que me sienta enferma o que que que esté supercansada, pues, quién va a ayudar o atender a mis hijos, ¿no? Digo, sé que está mi esposo, pero pero no va a ser suficiente. Entonces, sí, muchas veces sí me lo he cuestionado y creo que sí tengo que, ah, pues sí, ser un poquito más cuidadosa en ese sentido de de procurarme, eh, estos minutitos para alimentarme correctamente, ¿no? A lo mejor, pues sí sí, yo malamente como que siento que he dado todo en el trabajo, ¿no? De decir, aquí estoy todo el tiempo, eh, no pasa nada, la prioridad es es el trabajo, la prioridad son los pendientes, la prioridad son los clientes, pero sí de pronto, pues, estoy como dejando de lado, pues sí, mi salud, mi tiempo, incluso ni siquiera me tomo así como el tiempo que debería, porque se supone que yo tengo 1, hora para comer, y la verdad es que te digo, o sea, para mí lo más fácil se más fácil es corro, bajo, compro unas galletas, me subo y regreso a a trabajar, ¿no? Pero pues, la verdad es que, pues sí, ya estoy empezando a ver estas consecuencias, entonces creo que sí sí te voy a hacer caso en ese tema de de la alimentación.
Ese día va a ser caos. Híjole. Sí, no. Sí, eh, yo diría solo alimentación y y sueño creo que es lo importante, sobre todo respetar como, también como como, eh, como tu cuerpo, ¿no?, está experimentando todo estos cambios, ya sea con tus hijos, en el trabajo, pero, eh, quizás yéndome un poquito hacia atrás, me habías dicho que te gusta adelantar cosas, ¿no?, ah, en tu casa y en tu trabajo, quizás quizás esa esa pequeña como proactividad de tu parte que, no digo que esté mal, pero quizás es un, quizás este momento, es donde tengas que bajarle un poquito, ah, de volumen, ¿no?, o de potencia a la proactividad para que tus tiempos sean como más acordes a a tus a tus necesidades actuales.
Ajá. Pues sí, la verdad es que no suena mal, sí, yo n siempre he sido así, o sea, como que nunca me puedo estar quieta, como que quiero estar haciendo una cosa, y otra y otra, y entonces ahorita mi manera de, pues sí, de de avanzarle a las cosas y de según yo no estar tan saturada, es adelantarle aquí, adelantarle allá, levantarme más temprano para hacer esto, levantarme para hacer lo otro, pero pues, creo que ahorita está saliendo <chuckles> contraproducente porque justo yo creo que mejor, o sea, de todas maneras ni tengo tiempo libre, ¿no?, y a lo mejor, pues, no resuelvo mucho, entonces, a lo mejor, sí me conviene como en este momento, como tú dices: "bajarle un poquito, a lo mejor, tratar de delegar algunas cosas", eh, con mi esposo, a lo mejor, en la oficina, pues sí, no digo de que descuidar actividades, pero, a lo mejor, sí llevar l los pendientes, digamos que al día, ¿no?, no no tanto tratar de avanzarle, porque pues, entonces ahí es donde ya me complico yo solita la existencia y pues sí, me parece buena idea, yo creo que ahorita es el momento de darle prioridad tanto a mis hijos por un lado, como a mi persona por el otro, ¿no?, entonces tal vez, no digo que dejar de segundo término el trabajo, pero sí, cambiar allí, hacer algunos ajustitos por ahí.
Sí, no, para nada para nada. Yo, si puedo dar como una frase, si diría que no todo el tiempo podemos ser como la súper estrella, ¿no?, entonces, quizás tu momento de ser la súper estrella es con tus hijos, no no digo que no lo seas ahorita, pero quizás, puedas, este, hacerlo de una manera donde te sientas más cómoda, ¿no?, con contigo misma y con los hábitos que estás tomando, y yo creo que eso a a la larga puede hacer que, pues, puedas gestionar un poquito más los tiempos y que, pues, obviamente, cuando los niños son poquito más grandes, pues, va a ser un poco más fácil, pero por el momento creo que
Ujú.
tu rol, digamos tu rol principal está, eh, en casa y no tanto en los pendientes de de la oficina, no si sin descuidarlos obviamente.
Claro, sí, pues, la verdad es que me gustó mucho esa frase que usaste, pues sí, tienes toda la razón, no todo el tiempo se puede ser súper estrella y hay prioridades entonces, creo que en este momento de mi vida, pues, la prioridad es mi familia y es mi salud, entonces, pues, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mejorarla, ¿no?, para cuidar de mí, para poder cuidar de mis hijos y así estar todos bien, así que la verdad te agradezco muchísimo todos los consejos que me diste el día de hoy, han sido de gran utilidad.
Gracias a ti por tu tiempo.